Ты знаешь, я хотела поделиться такой проблемой с тобой и, вот, э, надеюсь, что ты как-то поможешь мне разобраться в моих чувствах, выслушаешь меня и дашь какой-то совет, который я смогу применить, чтобы мне стало как-то полегче. Я вот, а, хочу поделиться по поводу, э, такой вещи, как экономия. Это, конечно, звучит всё хорошо, и, в принципе, я привыкла экономить, то есть транжирой меня не назвать. Но вот после переезда в другую страну, ты знаешь, э, как-то стало посложнее жить, и мы вот никак пока что не можем прийти к такому уровню жизни, как раньше. И ты знаешь, это оказалось очень сложно. То есть если в 1 время ты понимаешь, что те нужно экономить, и, в принципе, не до этого, не до трат, потому что пытаешься обустроиться, сделать документы, что-то всё узнавать надо, потому что ничего не знаешь. А вот когда более-менее рутина налажена, но, тем не менее, ну, большие расходы на жизнь в этой стране, да, и зарплата как бы, ну не то чтобы не соответствует, но практически все деньги уходят вот на обеспечение себе жилья, еды, каких-то таких потребностей, да. Вот особо лишнего ничего не остается. И ты знаешь, я вот стала в последнее время расстраиваться, потому что понимаю, что не могу себе практически ничего позволить, кроме вот самой первой необходимости. И, как-то, ты знаешь, это очень печально и грустно для меня стало, и вот пытаюсь как-то себя на новый лад, на какой-то позитив настроить, но не получается.
Хорошо. Да. Понятно. Ну, слушай, конечно, а, это, м, очень неприятно, а, когда, в в не можешь себе, э, позволить и побаловать себя хотя бы немного, особенно в такой трудный период, когда переезжаешь, в период становления в новой стране. И, ам, это абсолютно нормально, с одной стороны, когда вот, да, какое-то время должно пройти перед тем, когда, э, н начнут появляться какие-то накопления или какие-то лишние финансы. Потому что, действительно, когда переезжаешь, всё уходит только на п э, просто закрытие каких-то базовых потребностей, и, э, а, на какие-то действительно необходимые вещи. Э, но, конечно, очень хочется иногда вообще выдохнуть, побаловать себя чем-то. Поэтому я представляю, насколько это может быть, да, таким моментом неприятным. А вот, э, с скажи, пожалуйста, у тебя вообще много средств обычно уходит на удовольствие? Или тебе вот достаточно каких-то там какого-то совсем неб небольшой какой-то суммы?
Да. Наверно. Точно. Ты знаешь, мне кажется, мы, вот, никогда не были транжирами с мужем, у нас как-то, вот, взаимно. Мы даже, ты знаешь, можно сказать, что мы любим экономить. Э, когда нам удаётся что-то вот с сэкономить, например, купить что-то по скидкам. То есть, мы всегда старались, если есть возможность, сэкономить, даже в хорошие времена, так скажем, всё-таки экономить. Но вот в эмиграции, с одной стороны, мне сначала казалось, что мне это легко даётся, экономия и, на самом деле, м мы практически не тратим вещь нь деньги на какие-то, вот, развлекательные вещи. То есть, мы особо нь мы не ходим в кино, не ходим, а, в кафе, рестораны. То есть, я стараюсь, вот, тоже из экономии готовить дома, да. Но иногда даже вот в этом плане, вот, просто позволить себе хотя бы раз в месяц, ну, в нашем случае даже, может быть, в пару месяцев. Потому что мы и этого не делаем, просто сходить в какое-то кафе, да, и не думать о деньгах. Но я, вот, уже настолько какую-то ну, вошла в такую жесткую экономию, а, что иногда даже не замечаю, что это идёт мне в ущерб. И ты знаешь, я об этом думаю, когда мне кто-то, вот, со стороны начинает говорить, там: "Ну, чё-то вы в совсем никуда не ходите?" Или, вот, начинают спрашивать, а я говорю, ну, мы никуда не ходим, и, как бы, задают вопросы. И я, вот, тоже задаюсь вопросом, а правильно ли я экономлю? Вот.
М-да. Мгм, но, а ты знаешь, если ты, э, стала замечать такие вещи, да, э, поскольку другие стали об этом говорить. Ну и, а, ты, а, просто всё равно, а, хотела бы, да, скажем, куда-то выйти, например. Если у тебя есть такая потребность, у тебя, у твоего мужа, м, то а а, экономия это, конечно, очень здорово, что это, ф у вас всё получается и так далее. Но, может быть, э, стоит начать думать шт о том, что, а, может быть, выделять какую-то сумму определённую, да, вот, на какое-то удовольствие? Во-первых, определить какую удово какого рода удовольствие, да, вы, а, хотите а, э, м, так сказать, э, получить, там, в в раз, там, в месяц или раз, там, в 2 месяца и уже примерно представить какую сумму можно на это удовольствие выделить. Вот можно, например, начать с этого, как ты думаешь?
Так. Ты знаешь, на самом деле, хороший совет, потому что, <sighs> я даже до этого не додумалась. Потому что я всё исхожу с точки зрения экономии. Зачем тратить деньги в кафе, если дома дешевле? И вот, э, вроде бы я экономлю, но, получается, что и удовольствия никакого не получаю, то есть вот только работа, только накопления, и я уже такая, как сжатый комок, да, где бы ещё то сэкономить, не дай бог, где-то лишнее потратить. Поэтому, мне кажется, это очень полезный совет, это прям как, знаешь, как лекарство, что вот 1 раз в месяц, например, сходить в какое-то кафе, съесть то, что, ну, нравится, побаловать себя. Или, может быть, сходить к, э, на какие-то развлечения, в какой-то парк или зоопарк, ну, вот такое что-то интересное. Э, да, и, возможно, вот жизнь моя и станет интереснее, а не только одна экономия, потому что так тоже жить немножко становится грустно.
Да. Мгм. Естественно. Э, дело в том, что очень легко погрязнуть, так сказать, в быту, э, да? И, э, э, забыть совершенно о о отдыхе о каком-то. Но, тем не менее, потом, когда уже настолько надоедает быт, э, то вот какое-то вот развлечение, какое-то вот, такая вот передышка- она становится, как отдушина. То есть не стоит об этом забывать. Это как такая небольшая пауза в рутине. А, и, тем более, если ан это не просто как какое-то ежедневное, там, развлечение, а именно, там, раз в какое-то время, то эта передышка, она как бы вот придаст каких-то сил, а, и вы с мужем отдохнете. И, на самом деле, это не обязательно должно быть что-то очень дорогое, а, тем более, если вы, да, там, только вот в новой стране, вы привыкли экономить и вам это даже такое удовольствие доставляет, что в вот вы можете экономно как бы жить, да. А, то, а, можно, действительно, на э, искать какие-то вот такие, более, а, вернее менее финансово-затратные развлечения. А, даже со скидкой можно будет что-то найти раз в месяц-то, на самом деле. Даже и тут на и на развлечении тоже можно сэкономить, но и, а, заодно как бы и отдохнуть, как ты думаешь?
Да. Ты права. Конечно. Да. Ты знаешь, а ты абсолютно права. Я не знаю, почему я наверно, вот я настолько загнала себя в какой-то вот чулан, что даже такие очевидные вещи мне не приходили в голову. Да, действительно, мы с этой экономией уже перебарщиваем, никуда не ходим, и вот отказываемся иногда от встреч с друзьями, если они приглашают в встретиться где-то в кафе, только из-за того, что там нужно тратить деньги. А ведь действительно, ну, за этой экономией мы уже и жизни не видим, то есть у нас только работа, домашняя рутина, дела, и такого ж ну, где можно развлечься, но нужно что-то заплатить Хотя ты права, можно и скидки поискать, да. Но так как у нас вообще на это, м, мы н не смотрим в эту сторону развлечений, получается, что мы действительно во всем себе от отказываем. Да. И, ну, наверно, и другим не очень интересно с нами общаться, если мы не хотим куда-то ходить, вот, а виной всему вот эта экономия. Да, надо как-то выбираться из этого и начинать жить более как-то свободно.
Понятно. Да, конечно, просто, э, вы уже вошли в такую, как бы, привычку, именно в такую рутину, из которой тяжело выбраться, потому что у вас нету в привычке, э, как-то куда-то ходить, э, поэтому эту привычку тоже нужно вырабатывать. Может быть, просто, например, раз, там, в неделю откладывать какую-то небольшую сумму на, там, вот это вот развлечение, которое вы там, скажем, себе решите устроить раз в месяц. И, заодно, вот, там, каждую неделю просматривать какие-то там, а, странички там, или, а, что-то там, какие-то предложения от каких-то там или кафе, или кино, или еще что-то. А, и потом уже у вас, там, в конце там, скажем, месяца появляется какая-то сумма. Вы уже примерно знаете, вы уже там каждую неделю посмотрели, какие есть предложения, какие есть, что-то там, что вам интересно, а, или какая-то встреча назначена с друзьями, и у вас уже у есть сумма и настрой заодно, да, как бы вы уже себе это в план, а, в в план поставили, и вы уже каждую неделю готовитесь и просматриваете, что вы можете сделать.
Вот. Да. Точно. Точно. Да. Да, слушай, это очень хороший совет. Я уверена, что он нам поможет, как минимум, разнообразить нашу жизнь. И я думаю, конечно же, такие, э, развлечения мне понравятся: куда-то выехать, сделать то, что мы уже давно не делали. Это, в любом случае, будет и приятно, и интересно. Да, то есть вот такую замкнутую жизнь, ее надо немножко разнообразить, иначе совсем как-то ин <chuckles> скучно жить, и как-то всё очень грустно выглядит, когда вот нету каких-то таких развлечений и отвлечений. Ты права, мы действительно уже не смотрим в эту сторону и отказываемся от встреч вот из-за этой своей экономии. Да, твои идеи мне понравились, я обязательно попробую прям в ближайшем месяце запланировать какой-нибудь выход и тоже просматривать какие-то предложения, чтобы была тоже возможность и на развлечениях сэкономить. Отличная идея, спасибо тебе за поддержку и за совет.
Да. Конечно, передышки- они необходимы, они очень благотворно влияют и на настроение, и на состояние, и на отношения, и на отношения и с вот, с любимым человеком, и с друзьями. Ну и себя порадовать тоже обязательно стоит, э, да, потому что, э, когда всё время в рутине, когда всё время в работе, то эти передышки- они очень-очень необходимы для перезагрузки. Спасибо большое, что открылась мне. Я надеюсь, что мои советы, э, вам помогут, и, а, вы очень хорошо будете проводить каждый месяц.